Rồi mình hiểu, ờ, một hai người mà bạn nói đó chính là người bạn chọn tin tưởng đó chính là những người bạn thân của bạn, đúng hông? Ngoài ra thì những cái người mà, ờ, xấu tính khác người ta phản bội bạn thì bạn dừng chia sẻ lại, hoặc là bạn chỉ sống cho riêng một mình bạn thôi. Ờ, thì mình nghĩ đây chính là một ờ, đây chính là một cái kinh nghiệm mà bạn đã đúc kết qua cái câu chuyện, là, ờ, cái người bạn xấu đó để lại cho bạn cái sự đau lòng như thế nào nè. Ừm. Ờ, và cho mình hỏi nữa nha. Thì khi mà bạn mở lòng với một một ai đó để để mà chọn tin tưởng á, thì đôi khi bạn có cảm thấy nó an toàn hông? Hay là hơi lo sợ một tí về cái cái lần đầu tiên mà bạn chọn tin tưởng á?
Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, ờ, lần đầu tiên mà mình chọn tin tưởng thì, à, thực sự là mình cũng không phải, gọi là, lo đâu bạn ơi. Bởi vì ở một cái tâm trạng mà mình, ờ, mình thoải mái, và mình tin tưởng người ta thì mình mới, ơ, mình mới chia sẻ. Chứ mà, <chuckles> ở trong một cái tâm trạng mà ôi, nói chuyện nhưng mà lo quá, hổng biết cái chuyện này có lộ ra ngoài hông? Kiểu kiểu vậy á, thì tự nhiên mình lại phải mang thêm cái gánh nặng về tâm lý vô cái chuyện nào đó. Tức là mình tìm đến người ta để làm gì? Để giãi bày tâm sự, để chia sẻ bớt cái sự áp lực. Nhưng mà cuối cùng mình mang thêm một cái áp lực thì mình cảm thấy là mình không có, <chuckles> à, mình hông có sẵn sàng cho việc đó. Nếu mà mình cảm thấy là mình chưa tin tưởng thì thì thôi, mình sẽ không chia sẻ thì bớt lo lắng.
Hồi đó Ờ, chứ sao vậy bạn? <laughs> <laughs> Ờ, nhưng mà Ừm. Ô kê. <laughs> Rồi, mình hiểu. Rồi. Mình hiểu, nhưng mà đặt một tình huống khác á. Đó chính là, ờ, cái cái cái khi mà bạn quen một người bạn nào đó mới đi mà bạn thấy, ờ, người này cùng tần số với mình nè. Nhưng mà chưa chưa có biết là có nên tin tưởng hay không? Mà bạn chia sẻ những cái chuyện riêng tư, ví dụ như là: "Ờ, bạn ơi mình mới vừa thất tình xong nè", rồi "ờ, bạn nam kia là một người rất là ấy, ấy, ấy thế này thế nọ." Xong rồi, ờ, hoặc là bạn cảm bạn chia sẻ về cái ý kiến của bạn trong cái chuyện tình yêu á, thì bạn cảm thấy sao?
Ừm. Ừm, ừm. Ờ. À. Ừm, ừm. Ừm. Ừm.

Ờ, bạn ơi, cho mình hỏi nè, thì cái chuyện mà riêng tư của mình đó nha, thì đôi khi mình cũng phải chia sẻ cho một vài người, đúng hông nè? Thì hông biết rằng là, ờ, mình khi mà mình quyết định mình chia sẻ á thì làm như thế nào để mình chọn ra được ai là người để mình tin tưởng mình chia sẻ vậy bạn? Dựa vào tiêu chí nào vậy?
Ừm. Ừm, và đó ừm, nói chung là mỗi người sẽ có một cái tiêu chí khác nhau. À, ví dụ như là bản thân của mình đi, thì đầu tiên á, ừ, mình sẽ xem coi là, à, cái mức độ thân thiết giữa mình và người đó như thế nào. À, tức là, ừm, khi mà đã đạt đến cái mức độ, gọi là, thân thiết rồi đó, tức là cả hai đã có một cái quá trình đồng hành cùng với nhau, mình cũng đã biết được cái tính cách của họ, cái kinh nghiệm sống của họ, hoặc là cái sự kín đáo của họ như thế nào, thì mình cũng sẽ dựa vào cái mức độ như vậy, ưm, những cái tiêu chí nó đi kèm như vậy đó, thì để mình coi cái đối tượng đó có có có đáng tin để mà mình chia sẻ cái chuyện cá nhân hông.
Ừm, đúng rồi. Ừm! Sao bạn? À! Ừm, tức là cái quan hệ. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Mình hiểu. Ừm. Ờ, mình hiểu. Tức là, ờ, một người bạn thân nè thì mình sẽ tin tưởng hơn để mình mà chia sẻ câu chuyện của mình, đúng hông? Và <laughs> ừm, thì ngoài ra là cái người bạn thân này của bạn nè, người ta có chia sẻ cái câu chuyện của riêng tư của người ta cho bạn hông?
Ừm. Cũng có chứ! <laughs> Nói chung mà, ừm, nếu như mà cái gì nó cũng một chiều á thì thì cũng khó mà lâu bền lắm bạn ơi. À, kể cả tình bạn cũng vậy nữa, khi mà bạn bạn trải lòng với họ thì bạn cũng mong rằng khi mà họ có vấn đề gì đó, khi mà họ gặp chuyện vui hay chuyện buồn gì đó, họ cũng sẽ trải lòng với mình để có thể đồng hành với nhau. Đó, cho nên mình thấy là cái điều đó cũng cũng rất là cần thiết nè.
Ừm! Hơi nghi ngờ. Ờ! Chính xác. Người ta nói mình. Ừm! Chính xác nha. Trời ơi quá!